Muitas pessoas falam de ICQ, mas eu não tive ICQ
É, eu também não tive, eu também só ouvi falar. Eh, ma e quando eu eu entrei no no bate nessa parte, né, dos bate-papos, já existia o MSN, então eu conseguia meio que fazer essa integração, sabe. Então, foi
É. Sim. Verdade, aham. E e e o MSN era muito legal, né. Muitos momentos ali, será que já passou por alguma situação de você gostar de uma pessoa, e aí alguém zoasse, fazer por você, mandar uma mensagem ali para pessoa dizendo que gostava, já aconteceu alguma coisa parecida ou tem uma situação que foi curiosa que aconteceu no MSN?
Era. Hum. Não. Já. Eu já já tive uma situação que é é no MSN, mas que não foi nem de questão de mensagem, sabe. Era uma época que eu era, a pré-adolescente, e comecei a trabalhar em uma lan house, algumas horas do dia em uma lan house, lá na minha cidade. E o computa eu ficava no computador da frente meio que, eh, colocando tempo, né, nos outros computadores, fazendo aquela parte ali de gerenciamento, que a pessoa do atendimento da lan house, fazia. E, nessa época, eu tinha um namoradinho da minha cidade, e eu não era "flor que se cheire", tipo, estava nos bate-papos ali, batendo papo, conversando, trocando ideias com as pessoas, e teve um momento, que eu fui pego de surpresa, tipo, ele entrou na lan house, e eu não vi, e meio estava meio que em uma conversa comprometedora, sabe. <laughs>
Aham. Sim. Sim. Aham. Entendi. Sim. Sei, sei. Aham. Aham. Sim. Uhum. Eita. Mas a conversa era ao vivo? A tua conversa era ao vivo com outra pessoa?
Era, era conversa de MSN, não era nada de demais, mas, tipo assim, poxa, estava digitando ali, com uma outra pessoa, e e um assunto que incomodava, né, o acordo do relacionamento. <laughs> Aí, deu ruim, viu, Nossa Senhora. De no no tive que, ih, me desdobrar, mas, enfim, depois resolvi, sabe. Mas não não foi diretamente ligado ao MSN.
Ah, conversa entendi. Entendi, entendi. Ah, entendi, entendi. Caramba. Deu ruim. <chuckles> Cara Sim, sim. É, são mas não, mas são coisas que acontecem, né, depois do do surgimento da rede social, é é muito curioso, porque surgem outros problemas na vida do no relacionamento, né, das pessoas, então, assim, eh, os casais eles precisam conversar, por que? A a questão de curtir fotos de outras pessoas, a questão de só de conversar no privado com outras pessoas já gera já geram brigas, né. Então a re a rede social, acabou trazendo problemas, assim, pra pra sociedade nesse sentido, as pessoas precisam se entender, né. Qual é o limite ali do do que um ao outro permite, né.
Hum. Uhum. Outros problemas. Exato. Uhum. Uhum. É, já às veze exato, já pode gerar eh, esse desconforto. Sim, totalmente.

E e antes antes da rede social, eu só ia para jogar, aí quando eu conheci a rede social, eu comecei a ir só mesmo para usar a internet. E eu gostava de bater papo, mesmo, com as pessoas, sabe. Eh, eu entrava, eu me lembro que o o procedimento era, assim, eu entrava no bate-papo da Bol, que ou ou da Uol te <chuckles> tu chegou a conhecer esses 2? Entra
Uhum. Sim. Uhum. Todo mundo começou nesse, hein? <chuckles> Aham, dá bom cara, eu acho que, o meu primeiro email na vida foi bol.
Uhum. Pois entrava no bate-papo da bol, escolhia lá uma sala, é é é, por idade, por gênero, por interesse, tipo tinham era era bem dividida, né, bem fragmentada, assim.
Eu acho que Aham. Sim. É, era verdade, caramba, é verdade. Que hã?
Eh, e aí quando eh, engraçado que tipo, era meio que uma conversa aleatória, porque todo mundo falava ao mesmo tempo. Então, tipo assim, ficava subindo conversa, que tipo, de ninguém, de pessoas que que a gente nem sabia o que que estava conversando.
Sim. Ah, é verdade, é verdade, caramba. Eu tinha apagado essas essa questão do da minha mente, né. Era um chat e todo mundo é verdade.
Tu lembra disso? Era, assim, era um chat liberado, milhões de pessoas conversando ao mesmo tempo, e aí se você, tipo fez conexão com alguém e quer conversar com alguém, tinha como, eh, conversar no privado, aí meio que a mensagem só subia, para pessoa que aceitava, também, conversar só no privado. Até mudava de cor, a a a <chuckles>
É verdade. É verdade. Cara. É verdade, eu eu esqueci desse grande detalhe, era tudo no mesmo, na mesma janela, não é?
Ou, eu era viciado naquilo. <chuckles> Era tudo na mesma janela, era uma doideira. <chuckles>
Não, é verdade. Era uma doideira. E o os papos eram bem superficiais, né, não sei se você teve conversas, mas era, assim, aonde você mora, qual, sei lá, o que você vai fazer, e e eu acho que ficava por aí, nunca avançava.
E Eram bem superficiais, ali Hum. É, tu, você não não não avançava tanto nesse sentido, mas eu conseguia, mas na verdade era era no sentido, tinha que cavar bastante. Porque realmente muita gente estava ali só para zoar, às vezes não queria nem conversar mesmo. Mas quando eu achava alguém, que ,tipo assim, dava para conversar, aí o que eu fazia? Passava o meu MSN, e aí adicionava a pessoa no meu MSN, porque aí já era um contato que saía daquela muvuca, né, do do do chat de todo mundo. E eu consegui fazer amizades daquele período, sabia? Até hoje eu conheço pessoas, que eu adicionei do bate-papo da bol, e que hoje em dia estão no nas minhas outras redes, sabe?
E conseguia? Hum. <chuckles> Sim. Uhum. Sim. Entendi. Uhum. Até hoje?

Exatamente, exatamente, você percebe que, assim, você pegou o celular, e aí isso acontece comigo às vezes, eu, inconscientemente eu abro a mesma página, eu faço o mesmo movimento, e o mesmo caminho, porque é algo meio que viciante, né, só de fazer aquele movimento ali, depois eu eu percebo.
Hum. <laughs> <laughs> Eu ia dizer porque tá digitando a senha, <laughs> assim, <laughs>
<chuckles> Não, é é algo impressionante, né, é algo impressionante. E aí hoje em dia você quando perde o tempo nessas coisas, né, você, vamos supor, você trabalhou e quer descansar um pouco, aí você senta no sofá, aí você pega aquele momento ali, quando você vê, 1 hora já passou, e aí depois você se arrepende, né, você acaba pensando: "Nossa, por que que eu não passei, por exemplo 1 hora trabalhando, ou 1 hora estudando?".
Aham. Uhum. Uhum. É. Exato. Exato, f é, fazendo uma coisa mais produtiva e também os nossos o o cérebro da gente, ultimamente, eh, tem recebido muitas eh, muitos estímulos, né, das redes, de propaganda, de spam, coisas que às vezes a gente não precisa nem clicar na tela, já aparece, já surge ali. Então, assim, são muitas informações, realmente fazer um um detox disso é é algo que f que eu acredito que faz bem, sabe, pra todo mundo, eh, pra gente é oi?
Então Uhum. Sim. Com certeza. É importante. Uhum, com certeza. E você você você acha, assim, que você tem passado mais ou menos quanto tempo? No nas mídias, assim, no celular, você tem ideia?
Eu acho que por dia umas 3 horas o dia inteiro, eh, mas antigamente já j eu acho que já cheguei a passar às vezes umas 6 horas.
É mesmo? Caramba! Uhum, nossa, mas é muito, né, 3 horas, é porque, na verdade, se for pegar o o tempinho ali da manhã
É, é bastante tempo. Nos nas vinte e quatro horas, né, que
Aham. Eh, juntando, então, a gente acaba perdendo muito, né, você não fica 3 horas direto, deve ser aquele tempinho pela manhã, aí depois pega um pouquinho no almoço. Que loucura, são 3 por dia. 3 horas no dia.
Não, não é. Exato, são os minutos que é, quando você vai ver lá 3 horas, tipo, eh eh, tem aquele comparativo, né, das últimas 24 horas e é um gráfico enorme, eh, o o próprio iPhone também mostra, de do de tudo o dos ou de dos outros aplicativos também, né, não só de rede social, mas, eh eh, <clicks tongue> o WhatsApp e vários outros aplicativos, eh, o WhatsApp também é de redes, enfim. É é um marcador legal.
Sim. Uhum. Sim, sim, não, mas eu entendi, e e é impressionante, né. Então, assim, a as pessoas costumam falar que elas não têm tempo pra fazer outras coisas, o o dia tá atarefado, mas olha só a quantidade e não deve ser só você, né, que gasta esse tempo, se as pessoas perceberem
Uhum. É, não, a no eu sou adulto, imagine um adolescente, um pré-adolescente que s que que estão naquela energia, que eu também tive há muito tempo quando eu descobri a lan house. Essa galera, os pais realmente têm que, eh eh, ajudar a direcionar, porque senão até o estudo fica comprometido, né?
Sim. Uhum.

Exato, totalmente. Eu não sei se você se recorda, mas até o Facebook logo no início, eh, tinha não, não era nem o Facebook era o Orkut. Quando a gente abria o Orkut, ele tinha ti meio que um depoimento, as pessoas podiam mandar um depo e aquele depoimento só via quem abria na hora, e se você não aceitasse, meio que as pessoas começaram a usar aquilo meio para comunicação, sabe? Tipo, ah
Uhum. Depoimento. <chuckles> Sim, depo Aham. Caramba, essa parte eu não lembrava, não. Virou a comunicação ali, é? Porque era uma comunicação que sumia, você só via a mensagem e você apagava e sumia, era isso?
<chuckles> Apagava, exato. Era muito bacana, eu cheguei a acompanhar todas essas redes, e antes, eu não eu não pensava muito nessa questão do tempo, do tempo que eu gastava nas redes por justamente, por estar em uma fase da vida que eu não tinha tantas responsabilidades, eu realmente estava ali, eh, tentando me encontrar, ver qual era o o o, quais seriam as profissões, o que é que eu se seguiria, enfim. Hoje em dia, eu já, eh, tenho uma outra visão em relação às redes, sabe. E, por não estar morando mais no Brasil, eu procuro, por exemplo compartilhar fotos ou então algum momento que eu realmente gostaria que a minha família, que os meus amigos vissem. Eh, não deixo mais as minhas redes já já no passado eu já tinha deixado elas abertas, hoje em dia minhas redes, elas são privadas, justamente para tentar dar um limite, né, gente nunca consegue, botou ali, apertou "enter", já já tá na rede, né?
Caramba. Aham. Sim. Uhum. Entendi. Sim. Uhum. Claro. Sim. É. É, porque exatamente, exatamente, é como se fosse, ah, você acaba ficando muito exposto, ali na na rede social, né mas obviamente você que escolhe o que quer postar, mas, assim, é basicamente um álbum, que antigamente, você tinha aí o seu álbum de fotos, de momentos guardado dentro do armário no baú, e aí só as pessoas próximas, ah, que viam, né, só as pessoas que você queria que visse, elas teriam a oportunidade de ver, só que hoje em dia não, esse álbum de fotos ele tá, aí aberto para todo mundo ver, né. Então, tem que escolher bem.
Uhum. Uhum. É. Exato. Uhum. Exposto, né? É, pois é. Exato, exato, e é uma coisa que eu faço, e tanto, em relação a usar dessa forma consciente e tentar limitar as pessoas que têm acesso aqui ao aos meus conteúdos, quanto também o tempo mesmo que eu eh, gasto, né, es esse tem no no no na na nas redes. Porque, quando eu menos imagino, às vezes, eu estou folheando o feed, sabe. Olhando vídeo, meme, essas coisas engraçadas
Tem Uhum. Sim. Uhum. Sim, e a até inconsciente, né, às vezes? Inconsciente, na verdade. É.
consciente e depois a gente não lembra, né, de de nada daquele con conteúdo, então
Uhum. É.
tentar direcionar esse tem e eu eu tenho tentado, na verdade, né, direcionar esse tempo pra fazer alguma coisa mais produtiva ou então, não deixar de de ter aquele momento, mas, realmente, limitar, sabe.
Sim.